あの、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、今ちょっと悩んでることが1つありまして、えっと、今賃貸に住んでるんですけれども、結婚してもうそれこそ4年ぐらい経つんですね。で、ちょっとそろそろお家を買おうか、それともこのまま賃貸で続けていこうかっていうのに、ちょっと今悩んでるんですよね。
はい。 はいはい。 うん。 はいはい。 うん。 ああ、なるほど、結構大きな決断になりますよね。すごいお金すごい大きなお金が動くんで。そうですね、なんか、あの、家を買いたいなって思うようなきっかけとかってあったんですか？
うん。 そうなんですよ。 そうですよね。うん。 うーん、そうですね。やっぱりこう家賃を払い続けてるっていうところに、まあちょっと払い続けてても、ま、何かその後に残るものでもないしなって思ったのがきっかけなんですけれどもふん、まあ、そろそろこう結婚してまだうちは子供がいないんですけれども、ま、子供ができたらとか、ああ、考えたらやっぱり自分でお家があった方が、ま、それこそね、こう家をちょっとこうカスタマイズしたりっていうのもしやすかったりするので、ね、それこそ、こう、アパートの1室を買おうかなとか、うーん、ちょっとね、こう一軒家ってなると、今住んでるとこだとかなり、あの、値段が高いので、ま、ちょっと郊外になるかな。そうするとやっぱりその他、車とかも必要になるしなとかって考えると、ちょっと踏み出せてないんですよね。
はい。 うーん。 はいはい。 うん。 ああ、なるほど。 うんうん。 うーん。 いやあ、なるほどですね。その、やっぱ、家をもし買うってなった時に、一番、なんか心配になるなっていうのは、その、やっぱ、住む場所とか、まあ、先ほど郊外になるかもって仰いましたけど、そうなるとやっぱ、その、足その、どうやって移動するかとか、まあ、すその、やっぱ、住む場所ですかね。やっぱ、そこら辺が一番引っかかるなって感じですか？
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね。 そうですね。なんか、よ今住んでる場所とエリアが、すごく好きなんですよ。なんかもう、全体的に、なんか、ちょうどいいんですね。こう、スーパーとかも近くに歩いて行ける距離に3軒ほどあったりとか、それこそこう、公園がね、こう、色んなところにあったりだとか。それこそ保育園とかね、なんかも沢山ありますし、すごく治安もいいんですよね。だからこの辺のエリアがいいかな、なんて思ってはいるんですけれども。うーん、ただやっぱりここで家を買うっていうのだとやっぱりどうしてもちょっと値段が高すぎるなっていうのが、うーん、あるので、うーん。
うん。 なるほど。 うん。 はいはい。 うん。 うん。 うーん。 うーん。 うんうん。 なるほど。まあ、今住んでる場所が気に入ってるってなるとね、やっぱ、うん、場所を変えるっていう、そもそも、その選択自体がすごいね、なんか今後の人生に影響するかもしれないんで、やっぱ、躊躇しちゃしてしまいますよね、やっぱり。
はんねい。 そうなんですよね。それこそ、そろそろ、この今住んでる家の契約が切れるので、もうちょっと広いお家に引っ越そうかなっていうのを今考えてるんですよ。で、それを、ま、賃貸にするのか、ま、買うのかっていうところが、やっぱり私の中で、大きな、こう、決断というか、うん。大きいお家ってなるとね、また、ちょっとそれは、ちょっと夢かなって <chuckles> いう感じになっちゃうので。うん。ってなるとうん。
うん。 うーん。 はいはい。 うん。 うーん。 うんうん。なるほどなるほど。 なんかもうその住みたい家、こういう家がいいなみたいなそういう理想というか、その計画というか、なんかそういうのはもう頭の中にあるんですか？
うんうん。 うーん、でもちょっと難しいなって思うのが、その、やっぱりこう、この辺の地域って集合住宅が多いんですよ。それこそ私が今住んでるところも、ま、日本で言うとマンションですよね。はい。の、ま、類いなんですけれども、これってやっぱりこの騒音とかって問題って住んでみないと分からない部分とかってあるじゃないですか。
はい。 うん。 うん。 うん。 そうですね。
うーん、なんかそれをポンって買っちゃうっていうのも、ちょっとこれ結構勇気いるなって思っているのが1個目と、あとなんかあの私、国際結婚なんですよ。私日本人で夫がね、現地の人なんですけれども、で、その国に住んだんですね。ただそのまあ国際結婚ってなると、やっぱりこの国にずっと住んでるっていう保証がないんですよね。
うん。 あ、はいはい。 うん。 うーん、なるほど。はい。
うん、なので、まもしかしたら引っ越すだ今後なんかちょっとね、日本に数年住んでみたいねみたいな話とかも出てたりするので。うん、なんかそんな状態で買っちゃってもいいのかな、ま、賃貸にね、出せばいい話なんですけれども、うーん、ってなった時に、どうかなって思う部分もちょっとありますね。うーん。
うん。 うん。 そうなんですね。あう、あの、ちょっと気になったんですけど、もし買うってなったら、一軒家とかじゃなくて、その集合住宅とかマンションの一室になるんですか？
うん。 そうですね、現在、考えているのはそういうところですね。やっぱりうーん、あの、一軒家になると、やっぱりさっきもお話ししたんですけど、すごく郊外になってしまって、この辺に新しく一軒家を建てるっていうスペースがそもそもあんまりないんですよ、もう。
ああ、なるほど。 うん。 うん。
なので、あのほんとに集合住宅がどんどん建っている状態で。一軒家を買うってなると、結構古めの中古の一軒家を買うっていう選択。で、その値段が結構高いんですよね。この、このオンボロ感でこの値段みたいな感じなんですよ、やっぱ見ると。なので、まあ、自分でそその値段で買ったとしても、また、さらにこう手直しをしていかなきゃいけないっていう、さらにお金も掛かっちゃうと、これちょっと一軒家で買うメリットはあんまりないかなって、私個人的には思ってて。なので、まあ、この地域で買うとなったら、集合住宅だなっていうのは、私の中で考えてますね。
ああ、はい。 うーん。 うーん。 うーん。 はいはい。 ああ、なるほどですね。まあ、そうなると、その、一軒家に、ま、一軒家を買うっていうのは、まあ、メリットが少なそうに聞こえますね。その場所的にも、ま、その後にリフォームに金を出すっていうのもあるみたいですし。まあ、でもはいはいはい。一方で、そのマンションを買うっていうのも、1室を買うっていうのもね、その、騒音とかその、ご近所付き合いもあると思うんで、結構ちょっと怖いですよね。
うん。 うーん。 そうなんですよ。 ふんふん、なんで そうですね。なので、あと、やっぱりこのこっちのマンションの1室を買うってなると、その、ちょ私、日本でも買ったことはないので、分かんないんですけど、おそらく日本だとそのマンションの1室買うってなると、中の内装とかっていうのはもう出来上がった状態で買うのかなっていうイメージなんですけど、こちらは自分で中もやるんですよ。
うん。 はい。 ああ、あ、はいはい。
だからそう、スペースだけ買うっていう感じなんですよね。うん、だからなんかその手間も、その他にこうね、デザイナーさんとかを見つけてだの自分でこうやったりだとかしてっていうその他の会社もね、ちょっと、また、ね、そのマンションを買うプラスその手間もあるので、なんかそれも考えるとちょっと面倒くさいななんて思っちゃったりもするんですよね、なんか、ね。やっぱりそれこそね、今まだ子供いないので、その子供ができた時のあの、子供がいる家っていうのがまだ想像がつかないので、ま、今間取りを決めちゃってもいいのかなみたいなところも正直あったりもするっていう感じですね。ただ、やっぱ賃貸うーん、毎週あ、毎月こうね、家賃を払うっていうのはやっぱもったいないなと思うので、早めに買っちゃった方がいいのかなっていうそんな悩みですね。
うんうん。 うん。 うーん。 なるほど。 うん。 うん。 なるほど。 うん。 なるほどですね。そうですね。まあそうなってくるとやっぱ、買うっていうと、もうほんとにその場所に、もう10年、20年、もう定住するっていう覚悟というか、ま、そういうのが決まってないと、そもそもその決断に至るのは怖いですよね。その、スペースを買うだけじゃなくて、ね、その内装とか家具とか全部出費するっていうことになるってことなんでうーん、ま、でも転勤する可能性もあるっていう話ですもんね。
うううん。 そうなんですよ。 はい。 難しいですね。 そうですね。なんか、おそうですね、私夫は、この今住んでる国の人なんですけど、あの、ただ生まれも育ちもまた別の国だったりするので、別にここで生まれ育ったわけじゃないので、そういうなんか、あの、なんだろう、コネクションだったりとか、なんか知識っていうのがないんですよね、その、アパートを買うとか、その、ね、内装をリフォームするとかっていう。なのでなんかそういうところも夫は頼れなかったりするので、うーん、なんかそういうところもちょっと難しいポイントではありますね。夫がここでね、生まれ育ってそういうコネクションもあって、あの人がこういうだから聞いてみようよとかっていうのがあればまたね、ちょっと楽かなとは思うんですけど、そういうのもまたなかったりするので、ちょっと怖いが、私の中では優先しちゃってますね。はい。
はい。 ああ、はいはい。 うん。 うん。 うん。 う。<chuckles> うん。 なるほど。 なるほど。じゃあお2方ともその土地勘というか、まあその地元の人じゃないっていうところで、まあ色々と怖いですよね、そうなると。旦那さんはあの、どういう意見なんですか？
うん。 そうなんですよ。 夫も、まあ、私と同じような意見ではあるんですけれども、ま、家賃はもったいないよね。な、ま、ね、何十年払ってても、ま、な、後に残るものは何もないもねっていうのはわかってるけれども、ま、でもちょっとこう、買うってなるとこう、一歩踏み出しづらい。うん、っていうのが正直なところですね。だから、ただやっぱ、価格もどんどん上がってってんので、年々。買うってなるんだったら早めのほうがいいのかな、なんていうのも思うんですよね。
はい。 うんうん。 うんうん。 あ、そうですね。 うーん。 ま、そうですね、ま、もしね、その今後の見通しが立っているんであれば、やっぱ、その、早いに越したことないでしょうから、ま、早めにね、そういう、ま、投資というか、ね、その、家を買うっていうのはすごいいいのかなって思うんですけど。まあ、まだその、ま、お子さんがどうなるかも分からない、ま、住む場所はどうなるかも分からないってなると、ま、賃貸ね、確かにね、その将来、なん何にも残らないじゃないかって思うかもしれないですけど、ま、逆に言うとそのフレキシブルな、ま、そうやって柔軟に行動できるのが強みだと思うんで、そういうのにお金払ってるって思うしかないんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。
うんうん。 そうですよね。 うーん。 うん。 うんうん。 うん、う。 そうですよね。 うーん、確かにそうですね。なんか今だったら、はい、じゃあ移動しますって言ってすぐね、それこそ外国に、あの引っ越すとかって、ね、ほかのね、あのアパートに引っ越すっていうのも、ま、簡単にできる状態であるので、ま、そのためにお金を払ってると考えれば、ま、ちょっと納得はいきそうですよね。うん、確かにそうですね。なので、ま、それをしながらうん、ま、ちょっとこういろんなエリアとか見ててね、ちょっと良さそうなとこだったら、ま、その、自分がずっと住むって考えずに、ま、ちょっと先ほどもお話されてましたけど、ちょっと投資というような感じで、ちょっと1軒買っておいてもいいかなって、ちょっと今思いましたね。うん。
うん。 うんうん。あ、そうですね。 うん。 はい。 ああ、なるほど。あ、その住んでいる場所とは別に、いあの1軒が、どこか買うのもいいのかなっていう感じですか？
はい。 そうですね。まはい、今の今は住んでいても、ま、例えばその外国に引っ越すってなったとしても、ま、賃貸として、ね、貸し出して、あの、ね。あの、こう家賃収入を得るっていう、そういう、こうね、あのお金の稼ぎ方もできそうだなって、今ちょっと、パッと思ったので。うん。そしたらなんか、ちょっとそこまでこう考えすぎなくても、買えるのかな、なんて思いましたね。うんうん。
うん。 あ、いいですね。うん。 なるほど。なんかそういう余裕な、その手元資金に余裕があるんであれば、そういう選択肢は、まあ、確かにすごい良さそうですけどね。うん。
うん。 そうですね、最近すごいアパート建ってるので、ちょっとね、なんかそういう方向でも考えてみて、ちょっと夫と話し合いたいと思います。はい、とても参考になりました。本日お話しできて良かったです。どうもありがとうございました。
うんうん。 いや あ、いえいえ、助けになってよれば幸いです。ありがとうございました。